Claro, sí, digo digo, es lo mismo que te iba a Te decía hace rato que yo sé que muchas personas tal vez piensan, ay, sí, ¿cómo va? No va a ser lo mismo, ¿no? Eh, pero yo creo que justamente tiene que ver con eso, el compromiso, pues, o sea, también en amistades, ¿no? Porque obviamente, eh, una relación de pareja no es lo mismo que una amistad, ¿no? Porque, quizás con una amistad puedes pasar meses sin hablar y se ven y o sea, o se hablan, se mensajean y están como siempre, pero con una pareja, pues sí hay que cultivar, ¿no? Eh y por ejemplo, en nuestro caso, eh, nosotros hacemos llamada diario todos los días, en la noche estamos ahí unas 3 horas viendo cosas o así, 2 horas al menos, <chuckles> mm, pues no siempre videollamada, porque, pues, luego, por ejemplo, yo, mm mm, no tengo videocámara muy buena que digamos, entonces es, como de, ay, no. Entonces, eh, pero, pues, sí hacemos llamada, ¿no?, así de voz, vemos cosas, tal, eh, estamos platicando ahí un rato, todo eso, pero pues es
Ajá. Ujú. Y es todo igual. Ajá. Ujú. Mm. Ah, la ¿VIdeollamada? Okey. Sí. ¿Co Cómo que ven cosas? ¿Así como con una app, eh, de esas que comparten como la pantalla, o?
Eh Ajá. Eh, pues por Discord, por ejemplo, yo pongo una película y, pues, ya comparto pantalla y ya la vemos entre los 2. Sí.
¡Ah, no inventes! Ajá. Me siento como que de que un viejo, ¿sabes? <chuckles> Pero para nada, o sea, yo yo tovo esas cosas, solo no no las uso. Este, pero qué increíble, o sea, es que se me hace muy lindo, muy lindo de genuinamente, em, eh, igual había escuchado, pues muchos casos así, pero nunca había tenido como la oportunidad de de compartir experiencias reales y preguntárselos a una persona. Está bien padre.
<laughs> <chuckles> Sí. <chuckles> Sí, es que sí, yo eso te digo que no es también muy común, por ejemplo, yo también antes Eh, yo tengo una amiga que ella es de aquí de México también, eh, pero hace justamente una se recuerdo que una semana antes de que yo empezara a andar con mi novio, eh, ella se fue a Chile a vivir con su novia de Internet. O sea, ellas sí nunca se habían visto nunca en la vida, eh, pero ya tenían 4 años de novias, pero se fue a vivir a Chile con ella y hoy en día viven juntas, tal, ya se casaron, todo, em, tienen su casa ya las 2 tal y es como, yo siempre les digo: "Ay, so son mi inspiración", <chuckles> porque es como Sí, justamente, porque por Te digo, yo por ejemplo, a mi novio, pues ya lo he visto, o sea, en persona, ¿no?, eh, pero ellas nunca se habían visto, o sea, literal fue como de llegó y se casaron. <chuckles>
Ujú. Ajá. Ajá. Guau. Y se fue a vivir. ¡No inventes! Guau. Ajá. Sí, yo también. Ajá.